Ừm, đúng là <chuckles> ba mẹ của bạn cũng hơi nhiều khi cũng hơi lo lắng thái quá, đúng không? Và cũng rất là mong muốn được kiểm soát bạn nữa, vậy nên là ngay cả trong phòng riêng mà cũng lắp camera thì, ờ, ờ, có thể là do là ba mẹ của bạn thường xuyên phải đi ra ngoài hả? Ba mẹ của bạn thường xuyên vắng nhà và, kiểu như, à, muốn vẫn muốn theo dõi xem là cái tình trạng của bạn như thế nào hả? Hay là ba mẹ của bạn ít khi vắng nên vắng nhà hả bạn?
Ừm, đó. Ừ. Đúng rồi đấy, đúng rồi ấy. Ờ, ba mẹ của mình, kiểu, cuối tuần thì sẽ hay đi, kiểu, đi về quê của ông bà ấy. Có những cái tuần thì mình phải đi theo, nhưng mà có những cái tuần mình bận việc thì mình không phải đi theo. Thì ba mẹ lại rất là lo, chẳng biết là lo cái gì, có thể là lo mình đi chơi, đi bời hoặc là có thể lo mình không ăn uống, mình phá nhà hay làm cái gì thì mình không biết. Nhưng mà lắp, ơ, ờ đó.
Ừ. À, ra là vậy. <laughs> Ừ, đúng rồi. <laughs> Ờ, đấy cũng có thể là một phần lý do đấy. Ờ, do là có thể như là, ờ, bạn chưa có đủ để mà đã làm cho ba mẹ yên tâm này, hoặc là ba mẹ cũng lo rằng là nhỡ đâu mà bạn ở nhà một mình thì có gặp bất trắc gì đó. Tại vì là cái tần suất mà ba mẹ đi ra, ưm, khỏi nhà, ví dụ như về quê như bạn nói á, là cũng khá là thường xuyên mà. Ừm, tuy nhiên là mình vẫn thấy rằng là cái việc mà lắp camera nó cũng là hơi không tôn trọng cái quyền riêng tư của bạn một chút đấy. Ừm, vậy thì bây giờ á kìa, ờ, bạn muốn thay đổi cái điều gì ở trong gia đình? Ờ, bạn có đặt ra những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, ờ, để mà có thể giải quyết cái tình trạng này chưa?
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừ, mình chưa có mục tiêu gì cả. Mình chỉ đơn giản nhất, mong muốn nhất của mình bây giờ là mình, gọi là, đòi lại cái sự riêng tư thôi. Nó chỉ đơn giản đấy, là một cái gõ cửa trước khi vào phòng của mình này, hoặc là đơn giản là bỏ cái camera ra khỏi phòng mình này. Đó. Thực ra thì mình cũng nói thật thì ngoài cái việc, gọi là, bố mẹ không yên tâm thì mình không thấy là mình chơi bời, mình không thấy mình phá phách gì, chỉ có cái là mình hay có cái thói quen là nhịn ăn với lại là mình ngủ nhiều ấy. Mình rất là hay ngủ nhiều, mình, kiểu thế nên là bố mẹ lắp camera vào, cái camera đấy nó có loa để, kiểu, bao giờ mà bắt được là mình đang ngủ quá là lâu rồi thì bố mẹ sẽ nói ở trên cái camera đấy để để để bảo mình dậy ấy. Đó, nhưng mà nó cũng không được thoải mái lắm. Mình hay, kiểu, ngủ đến chiều thì mình sẽ bỏ bữa trưa đi, mình chỉ ăn mỗi một bữa trong ngày thôi, nên là thành ra là chắc là bố mẹ cũng hơi không yên tâm cái khoản đấy bạn ạ.
<laughs> Ừ. Ừm, cũng đơn giản. <laughs> À, cũng đúng. Ờ. Ờ, mình hiểu. À, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm.